Vai ser vai ser fantástico, vai me ajudar muito e é bom porque eu paro de pensar somente nessa questão da perna e procuro me distrair com outras coisas e o tempo passa que é uma maravilha.
Pois é, é. É, e precisa mesmo. É, precisa mesmo, o incômodo já é grande, eu entendo perfeitamente o que você está passando, é um incômodo, né. Tirou você do ar, tirou do jogo, tirou né, não poder caminhar direito, nossa, deve ser realmente muito ruim.
É mu é muito complicado. Exatamente. Não, é muito difícil, e principalmente agora que está frio, eh, qualquer coisa eu sinto dor, então tem que tem que ser, eh, com cuidado, com muito com muito esforço e e dedicação. Sim.
Uhum. É, tem que cuidar. É. Tem que ter um grau de é, de paciência, mas você vai conseguir sim. Faz isso, eh, pega essas brincadeira, pede para sua esposa comprar esse bingo, de repente, o xadrez e junta com as crianças aí, você vai ver, elas vão te apoiar e vai passar rapidinho.
Exatamente. Com ce Poxa, com certeza vou Gostei muito da das tuas dicas, eu vou vou começar a implantar aqui, e tenho certeza que isso vai ser muito benéfico para para minha recuperação, para que o tempo também passe mais rápido, e até também que eu me aproxime ainda mais da das crianças e a família fique unida.
Ah, isso é o mais importan Isso é o mais importante, com certeza. Olha, foi um prazer, viu? E precisando conversar, eu estou sempre por aqui.
Né, verdade?